امم، امم، أنا فاهماك كويِّس أوي، طب همّ زيَّك كده؟ يعني همّ برضو عندهم نفس الوقت المزنوق ده زيَّك، والَّا همّ بقوا آآ، يعني الدنيا flexible أكتر عندهم؟
امم. لأ، همّ عندهم flexible أكتر يعني، همّ م مرتاحين في الناحية دي، ال ما عندهمش ضغط في المكان اللي همّ بيشتغلوا فيه، ف فلأ أنا ال أنا اللي عندي الضغط ده، فهمّ مرتاحين شويّة، بالعكس إحنا أنا دايمًا ب باقعد يعني آآ، أقول لهم يا بختكم وأنتم مش عارف إيه، فالموضوع بقى إيه، <tsk> عارفة اللي هو حتّى ي يعني همّ لاقيين وقت وأنا شايفهم قاعدين وبتاع، فأنا أقدر أقعد معاهم شويّة، بس أنا بسبب اللي عندي مش عارف أعمل ده، فده بقى يضغط عليَّ نفسيًا شويّة إن أنا لأ، آآ، محتاج إن أنا أ أقعد مع أهلي شويّة، عشان برضو حتّى يعني ما يحسُّوش بحاجة إن أنا مش مركِّز معاهم أو بتاع، وإن أنا مدِّي الشغل وقت زيادة، ف حتّى لو كانوا مقدرين ده بس برضو ممكن ييجي وقت ي يتضَّايقوا من حاجة زي دي، ما اضمنش برضو آمم.
امم، امم. امم، امم، فاهماك. امم، طب تعال فاهماك طبعًا فاهماك، طب تعالَ تعالَ نشوف الموضوع من من زاوية تانية، أنت أصلًا حابب الشغلانة دي؟ يعني أنت أوّل ما اتقدمت لها وأوّل ما اشتغلتها وقعدت فترة فيها، أنت بغض النَّظر عن المجهود البدني والذِّهني ال اللي بيبذل فيها، أنت مرتاح فيها؟
امم. امم.
أو بتحبها؟
بُصّي، ك كحب وكده، فأنا فعلًا آه باحبها لإن أنا باحب المجال ده، باحب التخصُّص اللي أنا بادَرِّسه. أنا باحب المجال اللي أنا بادَرِّسه وباحب ال ال ال الفكرة الوظيفية. آه.
امم. بتحب المجال اللي أنت بتدَرِّسه وممكن تدَرِّسه بأشكال تانية أخرى، والَّا هوّ ده الم ال الطريق الوحيد اللي تقدر تدَرِّسه بيه؟
بمعنى إيه؟ كأشكال أخرى يعني هل مثلًا
يعني المجال اللي أنت بتدَرِّسه ده تقدر تدَرِّسه بشكل آخر في أماكن أخرى مش في نفس المكان ده؟ يعني في طريقة تانية تعرف تعمل نفس اللي أنت بتحبه ده، والَّا هي دي الطريقة الوحيدة إنَّك تدَرِّس في المكان ده؟
امم. آآ لأ، هي دي الطريقة الوحيدة إن أنا لازم أدَرِّس في الجامعة آه، فبيبقى الموضوع ما فيش فيه ما فيش فيه مجال مثلًا، ما فيش حد، ما ينفعش أدِّي كورسات بره أو حاجة، ل لإنه دي حاجة مش ثابتة، وأنا عادةً باحب الحاجة الثَّابتة إن أنا إيه ألاقي يعني حاجة استقرار أكتر يعني.
امم. امم.